Ciao.
Ciao, eccoti. Ben ritrovata, come stai?
Ciao, cia ciao. Bene, bene, tu come stai? Che dici?
Mhmm, ma tutto be tutto bene dai. Fa caldo, ma non troppo, quindi ah, oggi oggi si sta da Dio si sta da Dio oggi, quindi
Eh, infatti. Oggi non lamentiamoci, c'è un bel venticello. <chuckles>
Mh, no. Sì, bravissima, bravissima. Si sta bene, quindi a posto.
Senti, ma ma discorso vacanze ci stai riflettendo?
Eh. Certo, certo. Ci sto riflettendo e ti dico che quest'anno è stata, come dire, in in do minore, nel senso che, ehm, so' stato qui in Puglia dai miei genitori, ci comunque c'è vicino il mare quindi quindi non ci lamentiamo, c'è un mare stupendo, non mi lamento non mi lamento, però
Ah. Ah, bello, bello. Bello. Vabbè, quindi tu infatti parti già avvantaggiato, quindi
Sì, sì, sì, è come quando sì, sì, parto già avanta col jolly in mano, ecco, quindi
Cioè, io ti vorrei chiedere, no, adesso sembra un po' stupido chiedertelo, però s n qual è stato, no, il viaggio più bello che hai mai fatto? Ma se vivi in Puglia è un po' <chuckles> po' difficile.
Ah, sì, no, vabbè. Allora sai meravigl poi n Pug sì, ma infatti, adesso se se parliamo di mare io le le mie aspettative sono molto basse per se devo paragonare la Puglia, uhm, so' sempre deluso, no. Ehm, no, il viaggio più bello guarda ti dico, risale risale al 2010.
Ah.